Betul, nanti akan aku kasih misalnya ke anak aku yang perempuan, gitu, Kak, atau mungkin ke anak aku yang laki-laki, gitu.
Oh, oke oke, menarik nih. Nah, gimana nih, apa nih yang, eee apa ya, penting buat Kakak ya dari, eee, songket ini nih sebagai benda warisan keluarga nih. Kakak ngeja eee, apa ya, menganggapnya itu sebagai apa nih?
Karena kan mungkin, eee, dari kecil kan aku udah dikenalkan songket ya, Kak, ya. Eee, songket itu memang, eee, spesial dari Sumatera lah, mau dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, gitu kan. Cuman yang membedakan songket itu kan dari coraknya, ya, Kak, ya. Nah, memang itu buyut aku pun juga buatnya, karena memang, eee, dari tangan, bener-bener tangan sendiri, terus, mmm, sebenernya kalo misalnya untuk pembuatannya pakai benang apa sebenernya aku gak tau ya, Kak, karena kan, eee, songket itu kan memang, agak kaku ya, Kak, ya benangnya. Nah, eee, cuman memang, eee, apa, ya, Kak, karena songket itu setiap acara pernikahan yang memang mungkin saudara kita dari Sumatera atau mungkin pun juga, kita mau ke kawinan temen kita tuh, juga bisa gitu loh, Kak, pakai songket. Nah, yang memang menjadi kenapa jadi benda warisan itu karena, eee, songket itu kan memang, eee, simbolis dari Sumatera dan memang perawatannya pun juga rumit gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm mhm, iya iya. Oh, oke.
Mhm, jadi, eee, gimana ya, Kak, ya, karena rumit jadi memang, eee, gak sembarang orang yang bisa, eee, menjaga songket itu dengan baik, kadang kan kalau misalnya anak muda, anak kecil, gitu kan, misalnya, masih ya seperti Gen Z gitu kan, gak peduli ya dengan hal yang kayak gitu, jadi heeh, kadang tuh kalau disimpen tuh mungkin seperti dilipat se pakai kayak baju gitu loh, Kak, dis li dilipetnya, gitu. Nah Apa tuh? Mhm.
Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Oh. Mhm. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, Kak, eee, sebelum lanjut soal perawatan songket ya, eee, aku pengen nanya se soal songket ini. Apakah setelah, eee, secara simbolis diturunkan ke Kakak, gitu ya, waktu Kakak nikah, si songket ini boleh digunakan, gitu? Kayak misalkan sebagai, eee, pakaian, sebagai pelengkap pakaian, gitu, atau memang harus dijaga, eee, selama nanti sampai akhir hayat Kakak?